私は今、自分自身のことでちょっと悩みがあって。
はい。 うん。
はい、聞いていただきたいんですけれども、よろしいでしょうか？
ええ、なんかどういったことですか？
はい。え、私の性格的な問題なんですけれども、はい、ノーっていうことができないんですね。
はい。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
はい。え、例えば、はい、どんな場面かっていうと
はい。
仕事で、え、人に、ま、やりたくないような雑用をお願いされた時に、まず、え、ノーと言えない。
はい。 うん。
で、え、地域ですね。地域での例えばゴミ捨て場の掃除係とか、はい。人が嫌だろうなって思うことを、ま、私が頼まれたら、いノーと言えずやってしまう。
はい。 ああ。 うん。 はい。 え。
で、さらに、ま、あれですね、友人関係でもそうで。
あ、はい。
はい、こう、なんだろう、こう「急なお願いだけど、うちまで迎え来てくれない？」とか言われると、まあ「あ、分かったよ」って、例えば自分がすごい忙しくても言ってしまうんですね。
おお。 はい。 はあ、忙しくても言ってしまうんですね。
忙しくても言ってしまうんですよ。で、なんでそうかっていう自分の気持ちは分かっていて
はい。おお。 うん。
もし断ってしまって、え、嫌われたらどうしよう
うん。 ああ。
ていう不安と、もう一つ、えっと、自分の気持ちとしては、まあ、頼ってもらえて嬉しい。
うん。 はい。 うーん。
役に立つことができて嬉しいっていう気持ちもあるんですよ。
ああ、はあはあ、ありますよね。
はい。 だけど、結果、すごく忙しいのに無理したことで、後で自分がすごい大変だったりとか
うん。 はい。
はい。あとは、さらに重要な問題としては、ずっと OK してて、ある時本当にダメだったから1回断って、そしたらずっと、相手からしたら、この人なら OK してくれるって期待値がすごい上がってるせいで
ええ。 ああ。はい。 うん。
その1回ですごい嫌われるっていうのを3回経験してるんですよ。
3回も。
はい。もう。で、「なんでやってくれてたじゃん今まで」っていう場合と、えっと、「え、だったらいいよ」っていう感じで、もう、ふいっといなくなってしまう。な他の人だって断っているだろうに、私がそれをやると、やっぱりたぶん自分で期待値を上げてたんでしょうね。この人は断らない。なのに、断られた、裏切られたみたいに感じさせてしまうみたいで
ほう。 はい。 <chuckles> お。 うーん。 はい。 はい。 うーん。うん。 ええ。
すごい嫌われるっていうのすごく悲しくて。
ああ、そうですよね。
はい。あ、それをう今後自分の中でやっぱりある程度の線引きというか、人間関係の上で依存させないように。
うんうんうん。 ああ、確かに。
はい、したいなと思って悩んでるんですよ。
確かにそうですね。あう、ちなみにその、ふいっと離れられるっていうのは何でしょうか、その、さっき断ったとっていうのは、断って以降、なんかもう全然、なんでしょう、うん、普通の交友関係も含めて、なんか関係性がなくなるみたいな感じなんですかね。
はい。 はい。 はい。 そうなんですよ。もう関係性なくなるだけではなくて、なんか、凄く嫌われる結果、例えば SNS で繋がってる人だったら、ブロックしてきたりとかあとは、ええ、他の人に悪口や陰口を言う。なんか、こう
ああ。 はい。 ああ。 ん、ええ、そそこまで？
そうなんですよね。なんか溜まっていた不満と言うか。
へえ。
あと、こう、何だろう。だか、そこから、ありもしない事まで言われてたりししたって言うのを、最近気付いてしまって。だそんなに嫌われる程の事だったのかと思ったけれども。え、その方達その3人って言うのは、こう、軒並み、こう、精神的に結構、弱いというか、だから助けてあげたいって思ったんですけど。
へえ。はい。 うん。 うん。 ああ。 ああ、はい。はい。
なので、こう、多分依存されてたのかもしれないなと思って。
うーん、そうですよねそうですよね。
はい。私だったら、いつでも話を聞いてくれる、いつでも来てくれる、いつでも引き受けてくれるっていう事を、うそこまで作り上げたのは、私のせいで私の責任で、それを一気にぶち壊したみたいになっしまうんで、だから、じゃあ、そこまでいかない関係性に行きつつ、うまく断るべきなのかなって言う、んそこが、や断るのも、また嫌われたら怖いって言う、あの、堂々巡りなんですよね。
うんうん。 ああ、はい。 うーん、うん。 うーん。 はい。 うんうん。 うーん。なるほど。なかなか、なんかすごい、解決したい悩みと言いますか。ええ、切実な、なんか、悩み抱えてらっしゃるんだなって、なんかすごい今、感じましたね。
はい。 はい。
ええ、ああ、そうか。あの あの、お友達全体として見た時にま、お友達というか、交友関係を見た時に、まあ、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ずっと続いてらっしゃる方とかも、まあ、もちろんいらっしゃるわけですよね？
はい。 はい。 はい。
うーん。全体としてみたら、やっぱそうやって、ちゃんと普通に、続いている方の方が多かったりするんだね
そうですね、多分。もちろん、そうやって続いてる方沢山いらっしゃるから。は少なくはないというか、ちゃんと友人はいると思うんですけれども。でも、そうやってすごい嫌われるっていう経験も、なかなかしないじゃないですか、人生の中で。はい、それをこの2年くらいで、3人も嫌われちゃったので
はい。 ええ。 はい。 あ、そうですね、うん。 はい。 あ。
やっぱり私のそういうノーと言えない部分が、良くない風に作用してるんじゃないかなって自己分析をしたんですよね。
うん。 確かにそうですね。
うん。
うん、そうですね。あの、そこまで悩んでいらっしゃってて、自己分析もされてらっしゃるのであれば、ま、例えばその、少しずつ断るろうというか、なんかそういったこととかなんかされたりとか、これまでしてきたりしてませんか？
はい。 あ、断るのがやっぱり苦手なので、結果、あんまり連絡を取らない、あんまり、こう存在感を出さない方向に最近は動いてしまっていて。
はい。 あ、はい。 うん。 あ、はい。
はい。例えば、えっと、そう、所属しているコミュニティーがあって、え、前はそこですごい頑張って活動をしていたけれども、そうすることで相談もすごく受けるし
ええ。 はい。 あ、そうですよね。
はい。なのでじゃあ、存在感を消していこうと思って、あんまりこう、コメントをしないとか、そこまで困ってるわけじゃない人に、あえて手を差し伸べたりはしないとか。
あ。 ああ。 ああ。あ、あ、あ。
存在感を消す方向で、あん自治会とかもそうなんですけど。で、今までは察知したら自分から、え、こういう方法もありますけど、どうですかとか
うん。 ああ、はい。 ああああああああ。
動いてたけど、それは控えて。まあ、最終、こう、相談されたらやってあげようかなっていう感じで動いた結果、まあ、この数ヶ月半年ぐらいかな、は、ええ、あんまりこう、無理なお願いはされなくんなったかな、とは思ってます。
はい。うん、うん。 はい。 ん、はい。 ああ、なるほど。まあ、それはすごくまあ、いい傾向にあるって感じですかね。
うん。 と、思うんですが、ここが難しくて。あの、じゃあ、頼られてない自分みたいな <chuckles> はい。そこがそう、あの、結局、嫌われたくないの反面、役に立っているという嬉しさみたいなのがあったので。ま、でも、大事な友人っていうのはもちろんいて、そういう人とは連絡を取るし、そういう人が困ってたら全力で助けたい。そのために時間を空けられているような気もするんですよね。
はい。 ええ。 <laughs> そうですよね。それはちょっと思いましたね、はい。 はい。 うん。 ああ、ああ。はい。 え、はい。 はい。 ああ、そうですよね。
うーん。
うん、うん、やっぱりなんかその対象とされる範囲がすごく広かったんですよね、きっと。
だと思います、多分。
うーん。やっぱなんかそういう人っていてくれるとすごく、なんか頼りになりますし。
うん、うん。
で、やっぱりなんでしょう、さっきコミュニティって言われてましたけど、そのじゃコミュニティに、とって出入りするわけですから、なんか、ね、わからななんか新しく入ってきた人とかで、何かちょっと分からないってなったら、やっぱそうやって、なんか、ね、中心にいそういるようにも完全に見えますので。
はい。 はい。 はい。 はい。
やぱ、まずちょっと頼りにいってしまいますよね。
うーん、役には立てていたんだろうなとは思っていて、それ自体を後悔はしていないけれども、まあ、そうやって、嫌いになられるっていう経験もした上で、ま、ちょっとこう、なんだろう、無理して何でもかんでも引き受けるのは、結局自分が辛くなるから、守れる身近な人だけ守っていけたらいいのかなって思い始めたっていう感じですかね。
うん。 うーん。 はい。 うん。 うーん。 うん。 はい。 ああ、いや、すごく、はい、なんかいい傾向にはあられると、なんか思いましたね。
あ、はい。そうですよね。
<laughs> そうですね、やっぱりあのご自身の持ってる時間っていうのもやっぱ限られてますし、まあ、その、エネルギーも当然限られてるので、やっぱり、まあなんかその、できるところからやっていって、まあ、そこから徐々にね、あの、影響を与えられる範囲広げるとかぐらいが、ね、いいかもしれないですよね。
はい。 はい。 ああ。 あ、確かに、今一気に制限をかけたので
ええ。
ちょっと自分に余裕があるなと思った時には、ひちょっと範囲を広げて、え手伝えるようにしてみるっていうのはいいかもしれないですね。
はい。 うん。 そうですね。うん、なんで、うん、なんか、全体としてはなんかすごく、まあ、その、断れなくて色々起きてた問題をすごく解消されてるような、なんか気はしたんですけれど、まあ、ただ、すなんなんでしょうね、さっきその、コミュニティでの発言を控えるようにされたっていうふうに言われてましたけれど
うん、うん。 はい。 はい。
なんか、でもそれってほんとはちょっと寂しくないですか？
あ、そうですね、寂しさもあります。
それはほんとは、もうちょっと発言して、コミュニケーションを取りながら、えっと、自分が受け止めないべきことはもうちゃんと断れると方が、なんかコミュニティでも、これまで通り楽しくできた上で、なんか負担も減らせるみたいな
うん。
ことになるかなとはい。
そうでね。そうやってちょっと落ち着いて、気持ちが整理できてきたので、この半年間で。
いや えい。 はい。
で、あれば、少しずつそうやって、ま、自分が楽しめるような方向で、えっと、参加していけるように、考えてみるのはいいかもしれないですね。気分転換にもなりそうですし、いいかも、え、あい。はい。
うん。 そうですよね。 うん。で、なんとかうん、あえあ、そうですね、うん。まあ、いい方向に向かわれてるっていうのがベースとしてあって
いや、その方向で、はい。 はい。 はい。
はい、こっから少し うん。
ちょっと寂しさをね、感じてはいたんですが。
うん。ま、表に出られることで、また、頼られたりするかもしれないんですけど、まあ、え、やっぱなんか、そこをちょっとずつ断れるように、ま、ちょっと練習されるとかがいいのかもしれないですね。
はい。 はい。 そうですね。ちょっと自分ができる守備範囲を見ながら頑張ってみたいと思います。
はい、はい。 うん。 あ、非常にいいと思います。あの、なんかすごい悩んでらっしゃいましたが、あの、すごい自信持っていいと思いました、はい。
はい。 あ、はい。 はい、とても助かりました。ありがとうございました。
え。 こちらこそ、ありがとうございます。
失礼します。